<lip trill> Ah, che cambi radicalmente, che ritorni indietro com'era prima temo di no, purtroppo. Ehm, per quanto vorrei che fosse così, ehm, però non credo che cioè penso che ormai la società sia andata verso una direzione. Ma anche per quanto riguarda, ehm, lavorativamente, no, ehm, in cui la gente, mhmm, bada sempre di più ai loro interessi. Cioè in generale anche, mhmm, <smacks lips> ehm, non solo per le feste, ma anche proprio per la la condivisione, no, di esperienze, la condivisione di, uhm, come dicevi tu cibo piuttosto che ricchezza, insomma qualsiasi cosa; adesso anche spazi, è vero, anche perché tutte queste feste di cui ti sto parlando erano, ehm, celebrate e sono celebrate, uhm, in una praticamente noi la chiamiamo capannetta, che è praticamente una casa, uhm, una casetta per cioè adibita a queste feste che era ap appartenente a mio nonno.
Mh-mh. Mh-mh. Anche spazi. Mh-mh. E che ora è messa a disposizione della comunità, diciamo. Certo.
E lui non Esatto, cioè adesso letteralmente penso che l'80% della popolazione, ovvero, mhmm, penso 10 persone, ehm, di del villaggio hanno le chiavi della capannetta.
Sì. <chuckles> Ecco, infatti, questo è molto bello. Ma sai, nel m uhm, è è un periodo storico in cui stanno nascendo tantissime comunità, che si rifanno anche a questo tipo di di realtà, quindi ecovillaggi, posti dove le persone condividano degli spazi insieme, come il cohousing oppure anche ecco, appunto, villaggi costruiti insieme ad altre persone. A ecco proprio perché dicevamo che era un periodo storico un po', mhmm, difficile anche come relazioni umane, secondo te che cosa potrebbe fare ehm, non so, mhmm, se se lo Stato potrebbe per esempio aiutare, agevolare questo tipo di realtà.
Quindi non ehm Mh, mh, mh. Sì. Eh, sarebbe un sogno per me, nel senso che mi piacerebbe molto vedere una cosa del genere effettivamente, ehm, v vederla realizzarsi però credo che lo stato faccia parte del lavoro, nel senso che <smacks lips> non non puoi invogl cioè far venire effettivamente la voglia, no, alla gente di fare determinate attività e comportarsi in un determinato modo
Condividere con gli altri, perché sì, perché dopo tanto tempo che stai da solo magari difficile riprendere l'abitudine alla socialità, no?
Eh, anche.